Sì, sì, se prendi i monaci buddisti che partecipano in Thailandia, quelli vanno anche a me ehm, avanti a meditarti tutta la giornata. Eh, eh, eh, però purtroppo abbiam tutti le nostre cose da fare, quindi, ehm, sarebbe bello ave avere la m solo la meditazione da fare durante la giornata.
Eh, esatto, esatt Sì, sì. Ma pazzeschi. No, no, esatto. Eh, secon te perché questa ispirazione an ha tu 'sto effetto sulle emozioni secondo te? E perché incide così tanto?
Eh, secondo me il fatto di cambiare il respiro, ehm, è una cosa che fa benissimo al nostro corpo, ti fa ossigenare tutti gli organi, il cervello, ehm, e quindi di conseguenza tu, ehm, stacchi completamente da dalla routine, da quello che stai facendo. Ehm, e e il fatto sì, sì, e il fatto di comunque non pensare a niente, ehm, staccare proprio tu la spina da tutto, ha un effetto veramente benefico su n perché, e noi siam abituati a pensare, no, noi pensiamo che ehm, noi crediamo che, ehm, in tutti i i pensieri siano positivi, ma la verità è che pensare troppo molto spesso non produce sì, no non ha effetti benefici, perché se pensi troppo poi arrivano le paranoie, ehm, arriva lo stress, la depressione, l'ansia, mentre invece non pensare paradossalmente, ehm, è è molto più efficace per
Mh. Mh-mh. Ti isoli un po' magari. E ce Nuoce alla salute, eh, sì, sì. Mh-mh. L'ansia, tutte quelle cose lì. Eh beh, è come come l'esercizio fisico se lo fai troppo, se corri corri, dopo un po' il corpo collassa, no.
Eh, sì, poi il corpo va a pezzi, eh, non è che puoi pretendere tutti i giorni di fare la mezza maratona, capito?
Eh, esatto. No, no no, certo certo. Ma quindi anche, mhmm, oltre alla tua mente che si rilassa, senti anche che il corpo un po' si si distende tipo? Senti proprio in
Sì. Sì, sì, ti senti più più rilassato, ehm, insomma, sia più energico, ma anche più disteso.
Rilassato. Ah, più energico, eh, volevo chiedere.
Più disteso, diciamo. Se, mhmm, non lo so, magari ti capita di essere tutto contratto, ehm, perché per una postura che hai al lavoro, per non so perché cammini male, ehm, problemi fisici, la la meditazione invece ti mette addosso quella quel rilassamento lì che invece ti fa sciogliere tutti i muscoli, ehm, e poi ossigenando ossigenando il tessuto muscolare è una cosa molto positiva anche questa.
Mh. Ah, beh, sì, sì, no, è molto sì, sì, sì. Fa bene proprio.
Devi ossigenare, capito? Devi far fluire l'ossigeno nel tuo corpo, buttarlo dentro e buttarlo fuori. Questa è la chiave.
Certo. Certo, certo.